Đúng rồi, để mình duy trì nha, hồi trước á, thì mình, ờ, cũng có làm, nhưng mà có điều là nó không được duy trì, nó không được duy trì đều thôi. Ờ, nhưng mà mình nhớ lại nha, khi mà bạn hỏi thì mình mới nhớ là những cái lúc mà mình duy trì cái việc nghe podcast nè, hoặc là mình sẽ tập thể dục đều á, thì đúng là cái cơ thể của mình nó khỏe, nó khỏe hơn nhiều và giấc ngủ nó cũng sâu hơn, nên mình sẽ lưu ý để mà mình sẽ duy trì cái việc này. Vậy thì ngoài cái việc mà, ừm, liên quan đến cái việc mà, ờ, thói quen mình sẽ làm trước 12:00 đi, hoặc là những cái thói quen, à, điều chỉnh việc là những cái thói quen tập thể dục của mình nè, hoặc là cái việc về trồng cây xanh nè, vậy thì hổng biết là còn còn có thể là cái biện pháp nào để khắc phục thêm hông? Ờ, ví dụ như là môi trường hay là ánh sáng này kia nó có ảnh hưởng nhiều hông bạn? Mình có nên chú ý đến nó hông?
Ừm. Ừm. Ừm. À. À, nó ảnh hưởng rất nhiều nha, thì đặc biệt là cái ánh sáng rồi tiếng ồn nè nó có giúp mình được đi vào giấc ngủ nhanh hơn hay không á, thì nó cũng rất là quan trọng, đúng hông? Và đặc biệt là cái ừm, thường, à, người ta hay bị đau đầu hay là bị đau cổ, đau vai, sau khi mà ngủ quá quá lâu ở một cái tư thế nó không thoải mái á, thì nó sẽ gây ra đau cổ vai gáy rồi các kiểu này, rồi bị nhức nhức người nè. Ừm, và nếu như mà bạn đang bị, à, ừm, ngáy ngủ á, thì bạn có thể mua một cái cái miếng dán chống ngáy á, nghĩa là nó sẽ giúp cho cái tình trạng ngáy ngủ của bạn nó nó được cải thiện hơn ha. Ừm, có cái đó đó nha, bạn thử tìm thử xem sao nha, và mình nghĩ là bạn nên, ờ, tập một cái thói quen hạn chế uống cà phê vào những cái giờ mà sát giờ ngủ á, ờ, và đặc biệt là nên uống cà phê vào những lúc ví dụ như là chỉ nên uống cà phê vào sáng sớm thôi chứ cũng không nên uống vào giờ chiều, tại vì lúc đó thì cái lượng cà phê nó vẫn sẽ còn và nó sẽ gây ra mất ngủ cho bạn đó ha.
Vậy á hả? Ờ. Ra vậy. Ừm hứm. Cũng đúng ha. À, bạn nói đây mình mới nhớ đó. À. Có luôn hả? Ô kê. Ờ. Mình hiểu rồi. Cũng đúng nè. Ừm, mình sẽ lưu ý những cái cách bạn vừa chia sẻ nha, nhưng mà bạn ơi, ờ, khi mà bạn nói đến cái việc mà về cái gối nằm của mình á, mình thấy cũng đúng nha. Ờ, có khi nào là do gối nằm hông ta? Tại vì mình nhớ rằng là cái gối của mình, mình đã dùng chắc cũng là 5-7 năm rồi đó, mình chưa có thay. Ờ, lâu lâu mình ngủ dậy á, mình cảm thấy bị cứng cổ vai gáy của mình á, cứng cái đầu của mình á, hông lẽ nào là do cái gối?
À. Đúng rồi.